À, bạn ơi, ờ, mới ngày hôm qua á họp, ờ, đầu tháng á, sếp la mình rất là nhiều luôn. Tại vì cơ bản á là cái doanh số tháng trước của mình đem lại cho cái team của mình á nó không có được như kỳ vọng á, cho nên á là tự nhiên hôm qua nói chuyện với sếp xong mình cảm thấy tự nhiên nó buồn ghê á. Tại vì cơ bản cái thất bại của mình vào cái tháng trước đó là do á là mình, à, thứ nhất là mình mới lên vị trí team lead. Mình á thì cũng mới được sếp, a, mình, à, đề cử lên thôi, thành ra là mình cũng chưa có quen với cái guồng công việc á. Cho nên là cái tháng đầu tiên của mình làm team lead thì nhiều cái vấn đề nó xảy ra lắm. Làm cho mình, ờ, không có đạt được doanh số như kỳ vọng nè. À, bình thường á nha, thì bên, a, công ty mình làm á thì doanh số nó khoảng tầm, à, ờ, ví dụ 100% đi là sẽ có bonus, đúng hông? Hoặc là 80% thì sẽ có thưởng nhẹ nè. Nhưng mà thậm chí cái mức 80%, a, của team mà mình cũng không có đạt được luôn. Mình chỉ đạt được khoảng tầm 52% thôi. Á, đó cái số 52 nó thực sự là nó rất là nhỏ luôn so với tất cả các team khác. Đó, mình vẫn biết á là mình là là team lead mới mà mình cũng, a, đặt ra cái sự kỳ vọng rồi, đó là, ừ, tháng đầu tiên thì mình cũng, a, nhẹ nhàng thôi để mình làm quen với công việc thôi. Nhưng thực sự luôn cái con số ha 52% này nó rất là nhỏ so với lại cái sự kỳ vọng mình luôn á. Tại vì mình nghĩ cơ bản là tuy là tháng đầu đi, nhưng mà trước đó mình cũng đã đã có kinh nghiệm trong cái công việc rồi thì mình cũng có thể đào tạo nhân viên nè, cũng có thể giúp ích cho nhân viên của mình trong cái tháng đó là kéo doanh số về, đúng hông? Để mà làm sao tối thiểu đi, thì cũng đạt được cái mốc 80%, đi để mà có thể là có bonus nhẹ nhẹ đi ha. À, nhưng mà không, mình chỉ đạt được có 52% thôi, thành ra là mình bị hôm qua trong cái buổi họp mà đầu đầu tháng đó bạn, thì review lại cái tháng, a, cũ á, sếp mang ra những cái số liệu đó làm cho mình rất là quê luôn. Đó, cái đó là cái thất bại đầu tiên khi mà mình, ờ, lên cái vị trí này đó bạn. À, không biết là bạn có cái lời khuyên nào hay là có cái, a, góc nhìn nào hay là có cái cách nào giúp cho mình dễ dàng chấp nhận cái việc thất bại này và mình học hỏi ra được cái thất bại này để mà tháng này nè, tháng tới này nè, mình sẽ bắt đầu một cái cách nó tốt hơn hông?
Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, đồng ý. Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, mình đồng ý nha. Sầu tiên thì, ờ, cái câu chuyện bạn đang gặp phải thì, ờ, bạn chia sẻ là bạn không lên mới lên làm tháng đầu tiên, đúng không? Nên là câu chuyện mà thất bại, khi mà mình chưa chưa quen việc lắm thì nói chung là cũng, ờ, không phải là một điều gì đấy nó quá là nặng nề. Ờ, ít nhất là bạn đang có một cái tư duy là muốn học hỏi từ nó, đó là một cái điều rất là tốt rồi. Bây giờ thì mình sẽ trước khi cho bạn một vài cái lời khuyên hay hay là hướng để bạn giải quyết cái vấn đề hiện tại đi, thế mình cũng muốn là hỏi thêm một vài điều nữa để mà rõ hơn về tình trạng của bạn, từ đấy thì những cái lời khuyên nó sẽ sát hơn với tình trạng của tình huống của bạn ha. Ờ, không biết là v đến đến hiện tại rồi đây, ừm, mình biết là đã thất bại rồi đấy, nhưng mà thực sự nhá, bạn đang cảm thấy thế nào về câu chuyện đấy?
Ừm, chính xác nè. À, ô kê bạn nè. À, cảm thấy rất là buồn chứ bạn. À, song song với cái việc là mình buồn nha, tại vì cơ bản là buồn là tại vì, hừm, không có cái nguồn thu nhập nè. Như hồi trước á, trước giờ á mình cứ kỳ vọng là khi mà lên vị trí mới á, lên vị trí cao hơn á, từ nhân viên lên team lead á, thì mình sẽ có cái mức thu nhập cao. Đó nhưng mà thậm chí cái tháng này nè, nó sẽ, a nó còn thấp hơn kể cả cái thời gian mình làm nhân viên nữa. Tại vì cơ bản á là cái việc mình làm mình làm cho ngân hàng, thành ra á là cái việc mà chạy doanh số và cái nguồn thu nhập chủ yếu là do doanh số mình đem lại cho công ty thì nó chiếm, ơ, toàn bộ cái nguồn thu nhập của mình luôn. Cho nên, à, là nếu mà tháng đó mình làm tốt á thì mình sẽ có thu nhập rất là cao, kể cả nếu mà là m mình có làm vai trò nhân viên hay là vai trò, ờ, lãnh đạo hay thao hay hay sao đó thì nó cũng đều dựa vào doanh số hết. Đó, cho nên á là, à, cái việc mà đầu tiên là mình rất là buồn vì mình không có cái nguồn thu nhập cao nè, do cái tháng trước chỉ đạt 52% thôi. Cái đó, gọi là, no bonus á, là không có thưởng đó, là chỉ mình <laughs> chỉ có được nhận cái mức lương, ơ, cơ bản, mức, ơ, mức lương cứng của mình là 8.000.000 thôi chứ hông có nhiều đâu. Mà 8.000.000 như vậy bạn biết rồi đó là chi phí cho cái việc mà sinh hoạt, ăn uống ở Sài Gòn nó rất là cao và đắt đỏ nè. Nội cái việc mà, ờ, phòng trọ, thuê trọ thôi thì chi trả cho nó thôi cũng đã mất, ơ, từ 4.000.000-5.000.000 rồi. Mà ăn uống này kia chắc á nó hết sạch luôn trong cái tháng đó của mình luôn, đâu có còn dư được cái đồng nào đâu. Đó, thành ra là mình rất là buồn trong cái việc thu nhập nè. Ngoài ra nữa mình rất là buồn trong cái việc mình mình làm cho cái người sếp của mình bị thất vọng đó bạn. Đó, cho nên là chưa biết làm sao để mà khắc phục lại luôn.
Ừm. Buồn. Ừm. Đúng rồi. Đồng ý. Đúng rồi. À, mình hiểu. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Hiểu, hiểu. Ừm. À. Không sao, không sao. À, ít nhất là bạn đã có ý thức là nhìn nhận lại những cái lỗi của bản thân rồi, đó là một cái điều đang đáng để ghi nhận rồi. Nhưng mà có vẻ là bây giờ bạn đang cảm thấy là, à, buồn, đầu tiên là thu nhập, đúng không? Thứ hai nữa là bởi vì khi mà bạn đang háo hức như thế, kỳ vọng rất là nhiều vào bản thân mình khi mà được lên một vị trí mới, nhưng mà bây giờ thì kết quả mang lại nó không như đúng ý thì câu chuyện là bạn cảm thấy là hơi buồn và hơi thất vọng một tí thì nó cũng hiểu thôi. Vậy thì, ừm, mình thấy là bạn cũng đã nhận ra được vấn đề này, bạn cũng thấy là tình trạng hiện tại bạn đang cảm thấy là bạn đã thất bại ở cái câu chuyện là trong tháng trước rồi. Không biết là bạn đã thử cách làm gì để giải quyết được vấn đề đó chưa? Và kết quả của câu chuyện đấy nó có hiệu quả không?
Ừm. Ừm, thực ra mình cũng chưa có thử cách nào cả, tại vì, à, mình mới dứt được cái tháng cũ thôi, còn bây giờ là bắt đầu cái tháng mới nè. Cho nên thành ra á mình cũng, à, chỉ đang bắt đầu thôi, cho nên là mình chưa có áp dụng được một vài cái cách vào cho cái công việc của mình trong tháng này đâu. Mà chỉ đơn giản là mình mới nghe cái, ờ, lời, ờ, nhắc nhở, khiển trách của người sếp mình hôm qua thì mình cảm thấy nó nó là cái thất bại, ờ, đầu tiên của mình khi mà mình mình lên vị trí team lead á. Thành ra là mình cũng thành ra cũng rất là tiêu cực nè, rất là buồn về cái vấn đề đó thôi, chứ thực ra cũng chưa có thử cái cách nào cả.
Ừm, mình hiểu rồi. Ô kê, ô kê. À! Vậy thì ít nhất là dù mặc dù thời gian mới như thế nhưng mà bạn đã có một suy nghĩ rất là sáng suốt là bạn mong muốn học hỏi được từ cái thất bại này. Đó là một cái tư duy nó thực sự rất là ít người có rồi. Vậy thì mục tiêu tiếp theo của bạn nó có phải là, ờ, bạn chạm được cái mốc 80% đấy để được có một thứ xíu xíu thưởng nhỏ, hay là bạn mong muốn là, ừm, 1 tháng sau mình sẽ thực là rực rỡ, mình sẽ đạt được cái KPI đặt ra là 100% luôn?
À. Ừm. Mục tiêu của mình á thì, ờ, nói thẳng luôn á là nếu mà nói rực rỡ như người ta thì mình cũng không không không dám mơ đâu. Tại vì cơ bản là mình cũng là người mới, mới lên vị trí này thôi, thành ra là mình cũng hông có dám là so kè với lại những cái người đồng nghiệp làm cái gì cả. Đó, nhưng mà cái mục tiêu tối thiểu trong tháng này mình mình muốn đạt tới là ít nhất phải được, ờ, từ 80-90%. Tức là cái mức, a, tối thiểu của công ty đặt ra để mà có có có thu nhập đó. À, cho nên á là cái mức đó không có hẳn là để mình có cái nguồn thu nhập đâu, tại vì thực tế là cái mức 80-90% thì thu nhập nó không có hẳn là cao, chủ yếu là thêm được cho mình một vài triệu thôi để mình trang trải thôi. Nhưng mà chủ yếu á là mình muốn cái việc mà mình đạt được 80-90% như vậy á là khẳng định được cái vai trò của mình nè, khẳng định được cái năng lực của mình trong cái vị trí này, làm cho cái sự kỳ vọng của người sếp của mình nó cũng được, ờ, ờ, được, ờ, được đạt được nè. Đó, mình cũng không có làm cho sếp của mình bị, à, bị hụt hẫng, đúng không? Bị thất vọng vì đã đề cử mình lên vị trí team lead nè. À, đó là cái điều mà mình đang mong muốn cho cái mục đích của tháng này đó.
Ừm, mình hiểu. Đồng ý, đồng ý. Đồng ý. Ô kê. Ô kê, có nghĩa là bạn cũng đặt ra một mục tiêu nó vừa phải thôi và nó cũng theo bạn đánh giá là nó sẽ ở trong cái tầm với của bạn hơn, chứ cũng không có nghĩ gì nó quá cao xa, đúng không? Ô kê, như thế là cũng đã rất là tốt rồi. Bây giờ thì mình cũng hiểu rõ được cái nguyện vọng của bạn, cũng như là mong muốn và cái tư duy của bạn hiện tại đang như thế nào rồi. Mình sẽ cho bạn thử một vài lời khuyên và hướng giải quyết để xem là nó có hợp lý hay không nhá. Đầu tiên đi thì mình thấy bạn, m mặc dù là bạn đang thể hiện ra là bạn rất là mạnh mẽ và bạn muốn là, à, đứng lên từ cái thất bại này. Nhưng mà có vẻ, ờ, cái dấu hiệu mạnh mẽ đấy nó không phải là thực sự là mạnh mẽ đâu nha. Bạn hãy cho phép bản thân bạn nhá, được thừa nhận cái cảm xúc hiện tại của bạn là gì. Bạn cảm thấy buồn, đúng không? Bạn hãy thừa nhận đúng bạn là đang rất buồn, bạn cảm thấy thất vọng bản thân mình, cảm thấy mình thất bại, không sao hết. Cứ nhận đi, cứ thừa nhận cái cảm xúc đấy đi, cho phép bản thân buồn và thất vọng. Và khi mà khi mà nhận được rõ nhận diện rõ được cảm xúc của bản thân rồi ấy, thì lúc đấy bạn dám thừa nhận nó, lúc đấy bạn sẽ cảm thấy ổn hơn rất là nhiều, còn hơn công việc là mình cứ phải trốn tránh và mình cứ nghĩ là mình sẽ mạnh mẽ để bước lên, thì đôi khi, ờ, lỡ mà ai có khơi lại thì chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy khó chịu ngay, đúng không?
Ừ. À, được nè bạn ơi. Ừm. À, đúng nha. <laughs> Chính xác nè, tại vì chắc có lẽ mình sẽ phải thay đổi góc nhìn giống như bạn nói đi, tại vì trước giờ á mình, à, kiểu như, cái tháng đầu tiên mình làm mà, mình nghĩ là, ừ, cái năng lực của mình có, và, à, trước đó mình đã có chuyên môn trong vòng, à, 5-6 năm bảy, tám a, 6-7 năm rồi. Đó, thì cũng, a, có một cái quãng thời gian thâm niên khá là cao, thành ra là cái tháng đầu tiên khi mà mình được lên team lead á, thì mình cũng đạt cái sự ờ, mình muốn cái đạt sự kỳ vọng của mình đó là đạt ít nhất tối thiểu là 80%-90%. Thì mình nghĩ cái đó, cái việc mà, ừm, đạt được cái việc mà 80, chín m m mươi phần trăm á, cũng rất là khó cho một cái người team lead mới. Tại vì thực ra là cũng chưa quen với cái luồng công việc mới, thành ra là khi mà mình, à, chỉ nhận được con số 52% thôi thì mình rất là hụt hẫng nè, cho nên mình không có không có muốn chấp nhận cái thất bại đó của mình luôn. Thành ra là chắc có lẽ là mình sẽ phải nghe lời bạn, mình mình nên cố gắng mình chấp nhận cái thất bại đó đi để mình có thể nghĩ thoáng hơn, đúng hông? Thoải mái hơn trong cái việc mà mình thất bại nè, ai mà chả có thất bại, đúng hông? Thất bại gọi là mẹ thành công mà, chắc có lẽ là mình sẽ làm lại sau cũng được mà. Ừm, rất là hay nha!
Ừm. Đúng rồi. Ờ, ờ, mình hiểu. Đồng ý. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác. Chính xác. Đúng rồi, chính xác, chính xác, chính xác. Thay vì mình cứ trốn tránh nó, thì bây giờ mình học cách chấp nhận nó để mình đối diện với nó thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Rồi, và tại làm sao để có thể đối diện được đối với nó bây giờ, sau khi mình chấp nhận rồi? Thì điều đầu tiên mình khuyên bạn nên làm, đó chính là hãy phân tích thật là rõ cái sự kiện vừa rồi cái cái thất bại vừa rồi. Có điều gì ở trong cái thất bại đấy bạn có thể kiểm soát được, và cái đ gì ở trong thất bại đấy bạn không thể kiểm soát được, thì hãy tập trung vào những gì mình kiểm soát được trước.
À. Mình hiểu nà.
Rồi, ô kê. Thì khi mà bạn đã kiểm soát được những cái mà bạn kiểm có nghĩa rằng bạn phân tích ra được rõ là cái nào bạn kiểm soát được rồi, và bạn cố gắng khắc phục những cái điều mà bạn kiểm soát được đấy ấy, thì câu chuyện là, à những cái điều không kiểm soát được ấy, thì mình sẽ đương nhiên, là mình sẽ không thể kiểm soát được một mình rồi, thì mình sẽ lúc đấy mình sẽ phải nhờ cái sự hỗ trợ, đúng không? Có thể là những người đồng nghiệp của bạn, những người cấp dưới của bạn, à, đôi khi cùng một vấn đề, bạn không nhìn ra cách giải quyết nhưng sẽ có những người họ sẽ nhìn ra, hoặc là cấp trên của bạn, người đã có kinh nghiệm hơn bạn rất là nhiều. Thì cứ không đừng ngại ngùng, tìm cái sự hỗ trợ nếu nhận lực nhận diện được rõ là cái điều chỉ điều này mình không thể làm một mình được.
Vậy thì bây Ừm. Ừm, đúng rồi nha. Ừm, chính xác nè. Vậy thì chắc có lẽ mình phai, a, nên, a, phân tích lại tất cả những cái sự kiện của mình đang gặp phải, đúng hông? Cái nào là mình có thể kiểm soát được giống như bạn nói nà, cái nào hông thể kiểm soát được để mình có thể dễ dàng chi phối hơn, dễ dàng có thể nhờ cái sự hỗ trợ từ người sếp của mình hơn, đúng hông? Vì nếu mà hông kiểm soát được thì mình có cố gắng bao nhiêu á, thì nó cũng thế thôi. À, thì mình phải, à, nên nhờ đến cái sự trợ giúp từ người sếp của mình để mình có thể hóa giải nó nó tốt hơn ha. Rất là hay nè.
Đúng rồi, chính xác. Rồi, ờm. Và đương nhiên là câu chuyện là ai cũng muốn khỏi từ thất bại, đúng không? Nếu mà được làm được điều đấy là quá tốt. Nhưng thực sự ở đây, bạn phải tự rút ra cho bạn được là 1 hoặc 2 bài học nhé. Cụ thể, bài học cụ thể đấy là gì? Hất bại ở đây mình sẽ học được cái gì từ nó? Có thể là về quản trị nhân lực, ờ, mình sẽ chưa biết cách, mình đang chưa biết cách để quản trị, để quản lý những cái bạn cấp dưới như thế nào cho tốt. Hay là thứ hai thứ hai là về cái khả năng mà mình truyền đạt đi, mình biết cách làm sao để tốt, lạt được cái KPI, nhưng mình chưa biết cách làm sao để truyền đạt cho những cái bạn cấp dưới của mình để làm được điều tương tự như mình. Đấy, thì bạn hãy rút ra những cái bậc hộc cụ thể, chứ đừng có suy nghĩ là mình nên học học hỏi từ nó nhưng mà không có bài học cụ thể nào hết thì cuối cùng cũng chẳng đọng lại được cái gì, đúng không?
Ừm. À, mình hiểu nè. À, cái này chuẩn đó nha. Chắc có lẽ là mình sẽ phải, à, rút ra một vài bái cái bài học đi, tại vì cơ bản đó là hôm, ơ, bữa giờ á mình thấy mình đạt được có 52% là mình rơi vào cái trạng thái buồn, rồi xong rồi tiêu cực thôi, cho nên là mình cũng không có một cái lối suy nghĩ cho nó lý trí được một xíu đâu. Cho nên là hôm nay nghe bạn nói là rút ra một vài cái bài học cũ để mình có thể rút kinh nghiệm cho tháng mới á, thì nó rất là hay nha. À, mình á thì mình nhận ra là cái việc mà mình quản lý nhân sự chưa có được chặt chẽ nè, đôi khi á là nhân sự của mình, à, kiểu cứ hay đi ra ngoài rồi hút thuốc, rồi tán gẫu, thành ra là mất rất là nhiều thời gian cho cái công việc luôn, thành ra là cái hiệu quả công việc nó không có được cao. Song song với đó nữa nha, là cái việc quản, à, quản lý cái việc mà tuyển nhân sự của mình cũng chưa có được tốt nữa. À, ừm, sếp cho mình 10 người sẵn á, nhưng mà mục tiêu ơ, mục tiêu, ơ, nhân sự đó là 15, nhưng mà tháng vừa qua á, hầu như là mình không có kiếm được người nào luôn, bởi vì mình không có tập trung nhiều cho cái việc mình tuyển nhân sự. Chắc có lẽ là mình sẽ rút ra một vài cái bài học như vậy để mà tháng tới mình có thể làm tốt hơn trong cái việc mà tuyển nhân sự nè, trong cái việc mà quản lý con người nè, làm sao cho nó chặt chẽ hơn để mà cái luồng công việc nó hiệu quả hơn và nó mang lại cho mình cái kết quả nó tốt hơn trong cái tháng này ha. À, rất là tốt nè, rất là hay nè. Sau khi mà chia sẻ với bạn xong mình cảm thấy là tự nhiên mình nhẹ nhõm hơn rất là nhiều rồi, mình biết cách chấp nhận những cái thất bại của mình nè và từ cái thất bại đó mình cũng, a, học ra được một vài cái điều mà mình có thể mình rút ra để mà có thể rút kinh nghiệm cho cái tháng này, để mà cái tháng này của mình nó trở nên nó thật rực rỡ hơn xíu, đúng hông? Nó có thể cải thiện hơn xíu nè. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã chia sẻ cho mình nha!
Đúng rồi, chính xác. Vâng. Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Chính xác. Đồng ý, đồng ý. Ừm. Vậy thì quá tốt. Đúng rồi, chính xác. Và mình Không sao hết này. Và mình mong là sau khi mà buổi trò chuyện này kết thúc á, những cái vấn đề thất bại này, bạn sẽ học cách là chấp nhận được nó và từ đấy sẽ học hỏi và c sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn trong tương lai nha. Tạm biệt bạn!
Ừm. Ừm.